Hmm, benar. Berarti ini perlu nggak sih aku nanya ke atasan aku, minta waktu gitu, let's say minta seminggu gitu, aku berpikir gitu, perlu nggak sih aku nanya gitu?
Iya, bisa banget, Kak, heeh, m di berdiskusi dengan, eee, mantan atasan Kakak itu juga, eee, bisa, Kak. Jadi mungkin dengan bernegosiasi di pekerjaan dan juga bernegosiasi, eee, gimana solusi yang atas permasalahan Kakak ini, bisa jadi dia juga punya solusi lain gitu, untuk Kakak dan juga untuk kebaikan di keluarga Kakak, gitu, Kak.
Hmm. Oke oke. Mmm. Oke. Hmm. Eee. Oh. Oh, iya.